Да да. Вот это было бы хорошо, потому что, ну, ощущения, конечно, остались такие самые неприятные. И вот как-то, чтобы это, ну, пересилить, ну, как вернуть себе уверенность, да, было бы неплохо, конечно. Да да, это хорошая идея. И, ну, а опять-таки, вот как ты думаешь, стоит это вот в публичное выносить? Может, просто как-то, я не знаю, как-то, может, начать разговор при всех, а потом как-то перейти на ну, как-то уже уединиться, чтобы, как бы, чтобы все видели, что я могу за себя постоять, но и чтобы при этом не было конфликта публичного. Мне очень неприятно, когда эв эв вот это всё и дь произошло ещё при людях. Я не хочу просто это повторять, но и хочу как-то показаться, что вот я, ну, могу на критику как-то защитить себя могу. Э, как ты думаешь, ш что лучше? К к как, как это всё обыграть?
На самом деле, что такая публичная критика, особенно несправедливая, вообще бьёт очень сильно, да, чем такая личная тет-а-тет, да. Ну, естественно, что тебя это, а, задело, да? Вот, э. Ну, вот сейчас уже постфактум, да, как-то как будто бы и не получится. Ну, как это, собрать коллег, э не могу, честно говоря, представить до конца ситуацию, что вот если он ещё раз так ся поведёт, то, конечно, да. А вот, э, возвращаясь вот к этой ситуации уже, честно говоря, сложно это представить. Вот.
То есть лучше лучше уже отпустить. Да, я я согласен с тобой. Лучше уже, ну, отпустить. Вот было и было, но уже себя перед ним просто защитить, чтобы он понимал, что, ну, и я тоже могу дать отпор, что со мной так разговаривать нельзя. Да. Да, ты права, ты права. Лучше лучше сделать это, да, лично и по по-взрослому, чтобы больше таких ситуаций не было, да. Тем более у меня есть полно фактов, что он не прав. Просто, да, с ним обсудить и да, да, да. И уже и
Ну, конечно, вот, ты вообще Ты вообще Конечно. Ты знаешь, если у вас есть какой-то ещё вышестоящий, да, начальник, например, его начальник, а, можно сначала, например, не ставить, да, ев его в копию письма, да, а посмотреть, как будут развиваться вообще события, да. Если он как-то тебе ничего не ответит или грубо ответит, можно потом ему ответить, уже поставив, э, в копию вот, м, какого-то вашего общего, да, начальника, его начальника, да, условно. Вот. По обычно есть в компаниях какая-то процедура вот эскалации, да, грубо говоря, конфликта, если твой начальник себя некорректно ведёт.